Sì, no io pure sono così. O io pure sono così.
Pende dal momento.
Senti e pensi che questa cosa somma, tipo
Mh. Assolutamente.
la tristezza ci insegna qualcosa?
Mh. Ma no, io penso che la tristezza faccia parte delle delle emozioni umane, come la gioia fa parte delle emozioni umane. E e che
Eh sì. Eh sì. Però sai io che ho notato? Io ho n io ho notato 'na cosa ecco, al detto ha detto questa cosa qua che poi di a m a me a me fa riflettere, no, e poi dopo mi aiuta anche a trovare questa questa, mhmm, forza di di di di fare lo switch, no da triste a a a a a non dico non dico felicità dal momento de c da tristezza, però comunque a ritornare in un ambiente in una z mhmm di diciamo in una emozione, mhmm si, neutra, no, è proprio quello lì che se tu ci fai caso, no
E Mh. Sì. Sì, sì, sì. Per cambiare da questa cosa ad un' altra, certo. Sì, più più più tranquillo, meno cupo. Cer Mh.
una cosa bella

Mh.
Questa strategia, no? Piano piano, poi
Sì devi toglierlo in qualche modo, cioè crogiolarsi nella propria tristezza non ha senso, non fa bene. Però
E poi diventa poi diventa poi diventa semplice eh? Poi diventa semplice.
Sì, ma una persona che è molto ipersen che è ipersensibile ad esempio ci rimane molto di più in uno stato d'animo di una persona che magari è meno sensibile, ci rimane molto di più.
Sì, però con l'esercizio come tutte le cose poi con la pratica, si si migliora, perché io pure, no, io sono di una ipersensibilità, ehm, tipo allo stato proprio elevatissimo. Ma de de di di di di più di più, no, però ecco con, ehm, un po' un po' con l'età, la maturità, un po' pensando a queste cose, leggendo qui e lì e un po' de d di esperienza
Eh. Eh, e infatti è il quindi per forza Sì, sì, sì, immagino. Sì. Ah, sì l'esperienza fa comunque tanto, perché comunque sei triste, sei stato triste tante altre volte. Cioè più che se avessi 20 anni certo. 'Ste cose lì
Sì. Certo. No che poi sai, ehm, che poi dopo se se veramente se sei triste, triste, triste, ehm, e e ehm, e ti fa risucchiare da questa da questa u da questo vortice poi dopo è facile che ecco tipo la depressione, no, la depressione è questo qua. Cos'è la depressione? La depressione è proprio è proprio il e il massimo stato è il massimo stato all'ennesima potenza brava come dici tu della della della tristezza, no, ehm, e quindi devi devi mhmm, ti devi ribellare.
Ah, mhmm, beh sì, ehm, lì ehm Fatto il test l'ennesima potenza. Certo. Certo. Assolutamente sì, solutamen Eh cercare di reagire però ci sono anche persone vedi per quello ci sono tante persone depresse perché non riescono a reagire a questa qua, ma la depressione è molto di più adesso noi stiam parlando di
Certo. Sì, no, no, certo, poi dopo ci sta certi che ca che a a anche a anch anche magari gli mancano proprio dei componenti chimici che il che il loro organismo non sì, sì, no, no adesso io non sto
Sì o, m magari succedono veramente degli shock a volte nella vita.
non sto generalizzando, non sto generalizzando e non sto, ehm, diciamo dicendo che chi che chi è depresso è è perché lo vuole lui eh, no, no assolutamente, è una cosa che rispetto e mi dispiace perché è una cosa è una cosa veramente
Ehm No, no, ma ho capito certo. Ho ca mh. No, no assolutamente poi, tu c No, ma una cosa mol un argomento molto serio, poi ci sono tanti anche shock che a volte capitano nella vita per cui no è no, no, no ma assolutamente ho capito benissimo il tuo resto una mhmm, d una mentalità positiva che comunque è è positivo e giusto avere per il nostro bene, quello. Assolutamente sì. Va bene. <chuckles>
Ah sì, sì, sì, sì, sì, sì. Non no, no non vorrei che mi che tu mi avessi frainteso, non volevo assolutamente Bene, bene, l'importante è quello. Certo. Certo, certo. Sì, sì è vero, è vero assolutamente. E va bene dai ti auguro di essere sempre felice nella tua vita e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao.
<chuckles> Grazie altrettanto. Ciao.